Sì, uhm, sì però come ti ho detto alla fine finisco anche se parto con l'idea: "Okay oggi piove, sono triste, non mi va, non mi va di scendere". E quindi dico: "Va beh mi metto una cosa stupida, una maglietta nera e un pantalone nero e vado".
Eh? Mh. Mh, e va a 0, diciamo così.
Sì, anche se parto con quest'idea poi dopo, ehm, sì, io mi metto veramente la maglietta nera e il pantalone nero, però poi metto l'orecchino più grande, ehm, metto il berrettino, uhm, mi metto la borsa abbina quindi alla fine, ehm, il mio outfit anche che nasce come minimalista non riesce a essere basico.
Eh. Però? Ah okay. Non ce la faccio proprio dici, non ce la faccio proprio a essere proprio essenziale, ho capito, okay.
No, no. No, perché poi io penso di trovare anche una sorta di valvola di sfogo, uhm, in quello che è il mio modo di di vestirmi, capisci? Quindi, uhm, anche se il mio umore è basso inconsciamente tendo appunto a rialzarlo in questo modo, quindi questo, sì.
Mh. Eh ho capito. Mh. E Beh sen a parte la borsa che tanto ehm, l s se se se se ti lascio la borsa so che il risultato è quello. Ma quindi a parte la borsa qual è l'accessorio, diciamo, che ti rappresenta di più allora, via, su o sul quale sul quale punti di più?
No, gua guarda, no non lo sottovalutare, perché io penso di avere quasi un centinaio di borse. Uhm. Eh, <chuckles> eh, hai capito subito che che ti avrei risposto quello.
Eh. Eh, appunto dicevo: "A parte la borsa". <laughs> Per quello che perché er era l era la risposta. <chuckles> Esatto, dici quindi l'ho tolta subito dai piedi. <chuckles> Andiamo un po' in più là. <chuckles>
Sì, ecco. Uhm, allora, il mio accessorio senza il quale proprio non esco, ma perché mi sento nuda, oltre la borsa, sono gli orecchini. Cioè, io
Eh. Io l eh infatti ho visti che li hai nominati subito apri appena hai parlato di quello, hai nominato subito, gliele
Sì. Sì, sì, vedi istintivamente già sono andata nelle cose più importanti. Uhm, io ti giuro, n uhm, non sempre magari allò i bracciali non li metto mai, anelli ehm, perché i bracciali mi danno fastidio se ho de uhm, dei vestiti a maniche lunghe, mi sembra che non si vedono, mi danno fastidio. Uhm, anelli raramente, ma perché, uhm, ho difficoltà a trovare degli anelli che non si scoloriscano, appunto, non essendo oro, perché poi se volessi comprare anelli di gioielleria <chuckles>
Eh certo, certo ho capi Mh. Ah okay. Mh. Mh. Eh certo, lì ne trovi quanti ne vuoi di quelli che non scoloriscono.
Eh, eh, sì, eh no non potrei nemmeno, ma anche perché guarda che gli anelli, e in realtà i gioielli di gioielleria, quelli buoni, che non si scoloriscono, perché poi gli anelli stanno molto più a contatto sia con le cose che con le mani, quindi è diverso da un orecchino, da una collana, uhm, si rovinano, sono più soggetti a rovinarsi.
Mh. Sì. Certo.